Il me dit, heu: «Allez, come on», enfin, voilà, il me dit il me dit: «Vas-y, viens, viens, viens»
OK.
et je sais pas pourquoi, je suis j'étais tellement perdu que je me suis dit: «Bah, écoute, quitte quitte à ce que ce soit un tueur en série, heu, <blows air> vas-y, c'est bon, moi, j'ai plus rien à perdre, je m'en fiche, heu,» <blows air> il a qu'à, heu, prendre, heu, <chuckles> tout ce que j'ai. Bon, tant pis, dans tous les cas, j'ai plus rien, je suis je suis au milieu de de de du Danemark, heu, j'ai, <blows air> je suis je suis perdu; quoi. Je je peux rien faire. J'ai le seul truc que j'ai, c'est mes cannes, donc à la limite, j'aurais pu me nourrir avec, heu, <chuckles> avec le poisson que je pêche, mais bon.
Oui, tu as rien à perdre là. <chuckles> Ouais. Mmh mh. Ouais, ouais. Oui. Et puis, c'était la n c'était presque la n enfin, c'était la nuit aussi, donc heu.
Ah, oui, oui, il était 00:00, quoi, enfin, là, je te dis, heu, 00:00 passé, quoi.
Ouais, ouais, donc tu avais ouais. Sinon, tu allais dormir dans la forêt, quoi, si je comprends bien.
Bah, ouais, malheureusement, après, en plus, si si c'était un p un temps, il pleuvait, et tout, j'étais m vraiment, c'était pff le truc, heu, vraiment déprimant, quoi.
Ouais, OK. <chuckles> Ouais.
Bref, il me tend la main. Je décide de de venir avec lui. Il met ces v ces trucs dans mon enfin, mes cannes dans mon coffre. D'ailleurs j'ai une canne qui était cassée, enfin, bref, tout tout le tout le ma tralala et dans la voiture, je sais pas pourquoi, il me dit: «Heu, je», il me dit ça. Il me dit cette phrase, il me dit: «Je sais pas ce que tu as»
Mmh. Ouais.
«mais mon gars, tu me fais de la peine».
Oh.
Et je sais pas pourquoi, ça me touche, un petit peu, cette phrase, parce que, tu sais, il il continue à m à me tu sais, il avait une main sur le volant, et l'autre main, qui qui qui tu sais, qui me tapait l'épaule en mode: «Ça va aller, ça va aller, reste avec moi, heu,».
Ouais, ouais, ouais, bah, il a il a vraiment senti, tu avais une détresse et et ça l'a touché, quoi.
Ouais, c'est ça c'est ça, c'est ça et on arrive chez lui. Pareil, en plein milieu de la forêt, donc je me suis dit: «Bon, bah, écoute, <chuckles> quitte à faire plus film d'horreur, <chuckles> autant, heu, vas-y» mais franchement j'avais plus aucune émotion. C'est qu'avec du recul que je te raconte ça, heu, sur le moment, je r pour je réfléchis même plus à rêver à plus rien. Je me demandais juste: «Heu, qu'est-ce que ça allait être, heu, ma vie, quoi». Enfin le mec, il m'a tout pris, quoi. Enfin, il m'a pris ma ma dignité, il m'a p m'a pris, heu, tout ce que j'avais, quoi, heu, en quelque sorte.
Mmh. Ouais, <chuckles> un peu flippant, quand même. Ouais. Oui. Ouais, ouais, bien sûr. Mmh, bien sûr.